بالضبط. آآ وفكرة إن احنا أوقات كتيرة أوي بنخاف من الفشل، فما بنحاولش أصلًا. فأنت ت إيه ده، ففي الآخر أنا مال إيه ده، ما أنا طلعت باعرف اهو. أومال أنا قعدت السنين دي كلها مضيّعة فلوسي على الحلويات الجاهزة ليه. <laughs> ما الموضوع سهل يعني. باحس كمان إن إن إن دلوقتي كمان ف بقى في حاجات مساعدة كتير، الموضوع ممكن كان بقى في توافر في المعلومات. يعني أنت عندك أكتر من قناة وأكتر إمم.
اهم. <laughs> ط ط طيب خلّيني خلّيني خ خ ب بدون مُقاطعة لكلا بدون مُقاطعة لكلامِك، خلّيني أرجع بيكِ آآ لسؤال كنت سألته من شوية. هل فكّرتِ بما إنه واضح كده إنِّك مُتمكّنة جدًا من الموضوع، هل فكرتِ إن الموضوع يقلب مثلًا، أو تحوّليه لمشروع صغير على سبيل المثال؟
إمم. لأ. بصراحة لأ، يعني مش عايزة أدخل للحتة دي أوي. أنا باعمل لبيتي، يعني أنا باعمل ومؤخرًا بقيت باعمل لما باحس إن أنا بانبسط كده لما في الآخر باعمل حاجة شكلها حلو. فبقى هو وسيلتي للترفيه. يعني يمكن آآ لما اعوز إن أنا أدخل في مود حلو كده، أدخل اخبز ج كيكاية، واذوّقها للولاد. آآ لكن آه. لكن ضغط نَفسي، وعصبي بقى، وإرضاء جميع الأذواق، واتعامل مع العالم الخارجي، حاسّاها خطوة لسه بعيدة.
إمم. آه. <laughs> وزباين بقى، وتسليمات.
آه، آه. خصوصًا إن أنا مش فاضية. أنا عندي كمان طفل عنده 3 سنين، فهو محتاج كل وقتي. ممكن على المدى الطويل يعني لو أثقلت بقى مهارتي دي بِتَعلُّم، أو بت بدورات أو حاجة، آآ تبقى هي خطَّتي. إن أنا عندي مهارة معينة بقى لو ظروفي اتغيّرت يعني. بس حاليًا لأ.
أكيد، آه. اهم.